Это блюдо популярное, оно популярно и среди местных, и среди туристов. То есть в этой очереди <chuckles> будут стоять и туристы, и местные. То есть оно как-то вот не только туристический развод, скажем так, но и местные его тоже часто вот наравне с селёдкой потребляют. То есть тоже шёл-шёл, такую, а, киосочку подошёл. Там и говорю, так пахнет ещё особенно вкусно какими-то не пирожками, конечно, ну, такая смесь жареной рыбы аромата с какими-то пирожками, даже чем-то сладким, пончиками, может, как-то вот таким пахнет скорее.
Мгм. Мгм, мгм. Мгм. Мгм. Ну, наверное, из-за кляра, из-за вот этого запах такой.
Наверное-наверное. Они, может, туда корицы чуть-чуть добавляют, э, как-то, в общем, такой т с интересное у них такая смесь. И вот в этой очереди стоят все: и местные, и неместные. И, э, у меня причём ребёнок вообще как-то рыбу не очень любит есть, если честно. А вот, а тут он прям так нормально к этой рыбке. <chuckles>
Мгм. <chuckles> Жареный который? Вот это вот в кляре?
И жареная, и селёдка. Там вообще очень много, ну, видимо, с тем, что такая как морская страна, м, есть блюд таких рыбных разных солений, вот такого плана. Ещё там был безумно вкусный копчёный угорь, такая рыбка.
М. Мгм. Мгм. Ага, тоже опять рыба. Так, слушай, но это, получается, самые запоминающееся блюдо вот на твоей памяти. Вот это, получается, селёдка, вот этот угорь, и, может быть, что-то ещё было?
Да. Да! Я бы за нее я вообще душу за неё отдам. Душу за эту рыбу отдам. <laughs>
Мгм. <laughs> А было что-то ещё интересное, помимо рыбы, например?
<laughs> Рыба самая вкусная всё-таки. Ну, конкретно вот если мы говорим о Голландии, там у них ещё, а, часто, <laughs> п а, тоже такая, что это еда на улице продают. Да, это картофель фри. А вот. А тоже там ты у шёл шёл, проголодался, зашёл, тебе в кулёк насыпали, там тоже очереди стоят. Но здесь около картошки, скорее, вот больше из туристов очередь, на самом деле, стояли, чем из местных. А, не знаю, чем это обосновано, но больше туристов было. Ну, в
Рыба, <laughs> рыбный десерт, да? <laughs> Ага, окей. Мгм. Ну, это, наверное, потому что картофель фри более такое международное блюдо, как будто бы. И они, может, думают, что так везде, знаешь, по вкусу, наверное. Так, а по вкусу в итоге-то обычная картошка или всё-таки что-то особенное там?
Мгм.